Чем хороший саундтрек помогает, э, рассказу в фильме?
Ну вообще, мне кажется фильм невозможно представить без хорошего саундтрека, если, конечно, это не какое-то черно-белое кино, да. Для меня вот саундтрек- это больше <chuckles> душа фильма, то есть это не просто как-то дополняет картинку, не просто играет в что-то фоновой музыкой, да, чем-то, а больше вот говорит о том, что нельзя именно выразить словами, наверное. Это такой прям хороший инструмент, я бы сказал.
Вот как? А. <chuckles> М, м. Так, а как ты бы простыми словами объяснил, зачем вообще нужен саундтрек? Вот он дополняет картину, или иногда, а, делает за неё какую-то работу? Вот расскажи, что ты об этом думаешь.
Ага. Окей. Ну, определенно вот именно музыка как-то может у й а, увеличивать эмоцию, если это необходимо. То есть в некоторых фильмах, вот допустим "Интерстеллар" да, очень популярный фильм, там именно, а, Ханс Циммер- это исполнитель, который композитор, добавляет именно песни к этому фильму, он именно использует там орган, д допустим, такой музыкальный инструмент и этот, а, он прям как-то, величие, как будто он такой великий инструмент, который такие звуки издает, которые невозможно из других инструментов получить, да. Поэтому каждый инструмент, ну, вот по-разному действует, и допустим, он может как-то передать величие, или наоборот тревогу, или в любовных сценах также, то есть когда именно партнеры, которые долго лю как-то встречались и разлука случается, там тоже можно как-то придумать что-то фортепиано с <chuckles> с чем-то грустным можно представить.
Согласна. Мгм. Да. М-да, согласна с тобой. Да. Мгм. Точно, что-то лирическое должно быть в таких случаях.
А абсолютно да. М.
А вот ты можешь рассказать про приемы, э, вот которые делают с помощью музыки, чтобы зритель почувствовал персонажа лучше, или какие-то поворотные сюжен сюжеты? Что еще вот используется для этого? Может быть, темы, ритмы, тишина? Вот расскажи.
Мгм. Окей. М, конечно, да, то есть, а, один из главных, наверное, приемов для меня- это лейтмотив, то есть, а, что это? То эт аба Это какая-то музыкальная визитка персонажа, или идеи. То есть представь, да, ситуация, когда вот, а, фильм начинается, ты никого не знаешь там, вот какая-то, ну, "Ла-Ла Ленд", да, допустим, Миа и Сэб, главный герой, я б расскажу. И у каждого из них, то есть у Мии есть своя композиция, которая более такая, ну, мечтательная, она талантливая такая девушка, поэтому она там очень такая восхваляющая, великая такая песня, но очень такая: начинается тихо, а потом величественно. То есть именно про ее истории рассказывает. И, а, там про Сэба тоже можно так. Он п это просто такая веселая песня, и поэтому лейтмотив определенно может, а, передать, а, характер и сразу больше как-то спойлер сделать, а, какие, вообще, персонажи будут, ка что мы можем ожидать от них, да.
М, да, объясни. А. Так. Мгм. Понятно. Мгм. Здорово! Мгм. Любопытно, конечно, всё это. А какие что ещё используется для привлечения внимания зрителя, м?
Конечно, да. Ну, смотри, вот, да, а, вот именно таких, а, Кристофер Нолан я обожаю. У него фильмы такие хорошие, вот, а, именно, а если Циммера взять, а, который Интерселлера свои композиции добавлял, он добавляет такие тембр и ритм больше. То есть, а, опять же к этому инструменту, да, орган, он такой очень низкий, больше такой вибрирующий частоты. Это создаёт, мне кажется, больше, а, ощущение чего-то грандиозного и древнего. И вот если вспомнить, о чём фильм
Да. Мгм. Да, почему-то древнее сразу вспоминается, мгм.
Конечно, да. Вспоминается церковь, да какая-то прям очень, а, да, и что-то древнее, если подумать. Вот, потому что сам фильм "Интерстеллар", он про космос, т насколько грандиозен космос, насколько планеты, допустим, есть планета, где там, если в этой планете час побыть, то это буквально 1 год нашей планете, то есть настолько это
Да, да. Мгм. То есть эт про то, что человеку всё-таки тяжело понять своим умом то, что нельзя потрогать. То есть, конечно, мы щас очень много узнали узнаём о космосе, но всё равно это что-то до сих пор далёкое и непонятное, поэтому и и музыка такая какая-то соответствующая, м, сложная немножко в понимании, да, мгм.
Хм. О. Ага. Определенно да, вот именно какое-то. Сложное понимании, и вот такое физическое, в общем, нам помогает ощущать. То есть мы, конечно, видим, но для полной картины, мне кажется, иногда нужно какие-то, а, м, именно ритмы или музыка. Которая вот заставляет вот наше ч сердце биться так же, как и у главных героев, там, астронавтов, которые там есть, да. М, чтобы прям ощутить, что и герои ощущают. Ну, такая история.
Точно. Да. Мгм. Да н интересно. Скажи, а вот где грань между честным усилением эмоций, и уже манипуляцией зрителем? Как вообще понять, э, что музыка в тему, или просто какой-то фон, и она тут не играет важной роли? Как распознать это?
Ага. Окей. Ну слушай, манипуляция- это, вообще, когда музыка, вот, слишком такая очевидная, и даже навязчивая, да. Вот, например, если такую счастливую сцену добавляют такой мощный хор, и там, когда крики какие-то прям детские, там, говорят, там: радуйся. Буквально, вот, именно, а, текстe орёт, да, что-то, да, буквально, вот, радуйся или, там, что-то чувствуй, это вот манипуляция. То есть тебя заставляют это чувствовать. А, что именно, вот, какие-то, а, какая-то усиление эмоции- это когда, вот, не очевидно. То есть это может быть, м, нет именно диалогов, нет именно какого-то, м, тебе не говорят, вот: радуйся, или улыбайся, или щас будет грустно, ты просто, вот, чувствуешь. Он не говорит тебе: щас будет грустно, он просто позволяет тебе, вот, самому прочувствовать всю гамму эмоций, там, надежду, сожаление, и всё такое. Поэтому, вот, очень, а, как-то ну даже становишься, наверное, соавтором переживания, ам, к, э, героям, да?
Мгм. Так. А! Да. Мгм. Теперь понятнее. М. Мгм. Да. Интересно, а кто вот это всё придумает? Это нужно какое-то специальное образование, вот такое с эмоциями, со с музыкальным, но это же тоже надо сопоставить музыку с эмоциями и, а, вот ритмы, вот это всё разнообразие звуков, ам, каких-то мелодий, песен, но понимать, как психологически действует, ну, по крайней мере, на большинство людей. Конечно, бывают исключения, что, да, для одного какая-то грустная, а другому, может, и не очень-то грустно. Или, наоборот, кому-то веселая музыка, а у кого-то почему-то слезы, м, могут из глаз потечь. Ну, то есть бывает такое. Но в большинстве случаев, ну, больш у большинство людей, да, всё-таки веселая музыка- это одно, грустное- другое, то есть они согласны с тем. И это же нужно всё понимать, то есть это как бы отдельная профессия или как? Или это просто, ну, человек с каким-то талантом, <chuckles> к как вот создать, а, вот чтобы фильм был удачный, чтоб, ну, то есть это всё-таки должен быть специалист своего дела.
Ага. Окей. Ага. Ну конечно, да. Мгм. Ага. Ну, п н-да. Ну, конечно, вот смотри: мы сейчас обсуждаем, да, фильмы голливудские, э, это буквально самые лучшие умы Голливуда, к самые лучшие кинопродюсеры, да, а которые, вот, они умеют делать. Вот, допустим, тот же Нолан Кристофер, он сам по профессии музыкант также, он, м, увлекался музыкой, поэтому он может именно говорить с, <chuckles> скажем, музыкой на одном языке, он может, а, то подобрать, как-то подобрать, да, именно, а, какого-то, ну, композитора или певца, который необходим какой-то ценен сцене, да, поэтому именно вот как как-то талант нужен. И, конечно, это не сразу выпускают. А, допустим, у многих ак а, кинопродюсеров есть свои кинокритики даже, к которым они обращаются, то есть они говорят: "Ну, в этой сцене я правильно как-то там музыку добавил или нужно больше тревоги, больше звука или, возможно, наоборот, вот тишина какая-то нужна". Поэтому, а, вот, конечно
Мгм. Да, так. Мгм. Да. Ага. Ну, согласна с тобой. Мгм. Ну да. Мгм. То есть это всё-таки коллективное решение, это не один человек принимает решение, что вот будет так, а, то есть это или это, в принципе, по-разному зависит от картины, от режиссера, от каких-то еще нюансов, чисто от характера человека, как вот это всё происходит?
Ага. Окей. Мгм. Ну слушай, вообще всё начинается со споттинга, то есть это такой, м, все вместе собираются и смотрят черновой монтаж, то есть где вообще никакой музыки нету, даже убирают а, м голоса певцов, ой, точнее актеров. И тогда вот начинают обсуждать. А некоторые даже кинопродюсеры могут послушать своих актеров, что актеры говорят. То есть даже если у них по профессии не подходит, да. Поэтому это отличается от каждого фильма, конечно, определенно, и
Мгм. Так. Ага. Ничего себе. М. А как ты думаешь, часто встречается, чтобы именно актеров спрашивали мнение, что они думают? Но, им, наверно, предлагают оценить музыку или, м, что-то к своему персонажу, или в принципе тоже общую картину обсуждается?
Мгм. Окей. Ну, слушай, да, мне кажется, очень а круто делают те п про кинопродюсеры, которые слушают актеров. Потому что, э, да, именно эти актеры, потому что они вот проживают именно свою такую роль, они знают, как именно к что-то может как-то ощутиться, э, какая именно музыка нужна в определенном моменте. Вот в "Ла-Ла Ленде" также вот именно Сэб, то есть, а, Райан Гослинг, да, популярный актер, именно он выбирал большинство песен, э, к, своему там выходу, поэтому это зависит от фильма, но такие великие к кинопродюсеры и великие актеры, они привержены к тому, что тоже как-то стараются помочь, а, а не просто слушать и там быть какой-то пешкой, да, <chuckles> н если ж так можно сказать.
Ну, это, безусловно, да. Мгм. Интересно. Мгм. М-да. А как ты считаешь а, вот такое совместное решение, ам, какую музыку используют, ну вообще, как бы, одобряют, не одобряют, э, к коллектив, актеры там, певцы- это залог успеха там картины, мюзикла, фильма, ну вот какой-то постановки, не не столь важно, а когда вот такое коллективное, чтобы чувствовал и актер, роль, и песню, и вот режиссер. То есть либо все-таки это не всегда играет большую роль, и иногда гениальность, допустим, режиссера, или сценариста может быть даже, может всё равно спасти фильм? Или это как бы всё равно, м, уступают такие фильмы, где не считаются с мнением актеров? Как твое мнение?
Ага. Окей. Мгм. Да. Да. Слушай, мне именно нравится, где все вместе обсуждают, и чувствуется вот эта гармония, то что вот прям прислушаясь к а, идее, потом можно посмотреть интервью тоже и заметить это. Э, поэтому я бы сказал что 99 % фильмов они вот обсуждают вместе, не только кинопродюсер всё решает, возможно сценарист будет, или композитор, да, тоже. Ну есть также, конечно, такие великие продюсеры, мь скажем, именно Квентин Тарантино никогда никого не слушает, он делает всё как именно к он хочет, и почему ну возможно, в этом и причина. Да, такие таланты встречаются и, а, им, поэтому <chuckles> правила не писаны, они сами всё делают. Поэтому зависит от случая, конечно, да. Такая история, да.
Да, бывает. Ну да, вот такое тоже встречается. Мгм. А как ты считаешь, вот, эм, то есть бывают такие т ну, э, режиссёры, постановщики, которые никого не слушают и как бы делают и хотят сделать фильм так, как они его видят, даже если актёр не согласен или не понимает этого. Но всё равно у них есть, э э, определённый талант и картина, даже если, допустим, большинству людей она не понравится, бывают же провальные картины, да? Но у неё всегда, у любой картины, наверно, будет свой зритель, пусть даже маленький, но всегда найдёт свой отклик в какой-то маленькой аудитории. И как ты думаешь, а, и об этом думают режиссёры, то есть вот, ну, как бы или всё-таки <grunts> у них задача, что большинству понравиться? Как ты расцениваешь это?
Ага. Ну, конечно, да. Определённо, да. Мгм. Ага. Ну, ну также, вот, большинство именно как-то, ну, сейчас я бы сказал, что именно цели большинству понравиться, э, потому что, э, конечно, это деньги, бюджет э, прославиться именно, "Оскар" какой-то выиграть, да? Потому что, ну, "Оскар" тебе не дают конечно, да, "Оскар" не дают тебе за какую-то нишевую, там нужны го голоса именно болельщиков, журналистов, кинокритиков. Поэтому большинство, конечно, кинопродюсеров, э, обращаются к тому, что понравится большинству людей. А вот если именно какой-то прям супер талант имеется, там, музыкальное, а, ну, какое-то образование имеется, да, ну, наверное, такие кинорежиссёры разрешают себе больше вот именно как-то эгоистично вот действовать, именно только себя послушать. Это, конечно, абсолютно нормально тоже.
Ну да, без этого сложно тоже. Мгм. Да. Мгм. Слушай, а вот, э, ты лично встречал, э, какие-то фильмы, ну, там смотрел, э, видел, слышал, может быть, которые вот, в которых саундтрек как бы портил всю картину? То есть вот вообще не в тему, и как бы вроде и фильм ничего, то есть бывают такие ситуации, когда музыкой или неумелыми спецэ какими-то эффектами, звуками можно испортить ка картину.
Ага. Мгм. Ну, слушай, это очень редко, наверно, происходит вообще, но вот в фильме, а, как бы сказать, "Кукушка" ну, э, я я забыл как-то, то есть это российский фильм был, и там использовали, а, Полину Гагарину, именно "Кукушку". А, и ну, та там буквально вот сцена войны происходит, буквально такой очень экшен заполнена, а, там очень много людей именно как-то, а, там стратегию подбирают, и, мне кажется, это вообще не к не было ни к чему. Мне кажется, это можно было просто "Кукушку" можно было чуть-чуть, а, попозже сделать, когда вот именно как-то закончилась сама война там или сражение, да. Поэтому именно есть такие вещи, когда просто нужно чуть потом поставить, именно в финале или в начале. Поэтому любое песню можно, п я думаю, можно добавить к фильму, но нужно именно как-то момент подобрать идеально. В этом, могут быть некоторые ошибки, конечно же.
Мгм. А, мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, то есть неудачи всё-таки могут везде встречаться, хоть и не так часто. То есть и люди могут воспринимать, да, одни могут не заметить, кому-то может быть совершенно не понравится, а к кому-то о очень сильно понравиться, и будут в восторге. То есть такое тоже исключать нельзя.
Мгм. Ну, кон да. Ну, слушай, да, вот людям, которые, вот, наверно, музыка на последнем месте, они не будут это замыч замечать. А вот люди, которые, говорят, ценят хороший саундтрек, они, конечно, сразу заметят, и они не будут молчать, они будут отзывы писать гневные. Поэтому в этом и интерес именно музыки в фильмах, да.
Скорее всего, ты прав. Мгм. Точно. Да, всегда есть исключения и есть люди, которые могут придраться ко всему, ты прав! Спасибо большое тебе за твой рассказ, за то, что поделился своим опытом и мнением, было очень интересно!
Конечно. Абсолютно да. Ну, слушаюсь тебе тоже спасибо большое, да, было интересно, пока-пока.